多分あったと思いますけど、意識してなかったってことは、あの、多分ちゃんと守ってたんでしょうね、きっとね。
うん。 うーん。 うんうんうん。そうですね、なるほど、はいはい。
うん。だからそんなにあの嫌だとかあの、ま、もちろん他の小学校の子供たちを見ると、みんな好きな格好して学校に行ってたので。で、それにランドセル持っていう感じだったので「いいな」ってうん。
うん。 はい。 あ、そうですよね。うん、うん。小学校とかだと普通に私服の学校も多いですもんね。
そう、そうなんですよ。普通小学校って結構みんな好きな格好で行くじゃないですか。うん。で、だけど、うん、そう私が行ってた学校っていうのはちゃんとそのブレザーと、あと、その、ま、スカートで男の子は、あの、ま、パンツとブレザーみたいな感じだったんですけど <sniffs> うーん。
うんうんうん。 うーん。 はい、はい。 へえ、しっかり制服があったんですね。
でっかい制服があったんです。だから、あの、ちゃんとブラウスっていうのも、あの、白でちゃんと学校指定の、ま、女の子は丸襟で男の子は、こう、ちょっと、こう、カッターシャツみたいな感じ
うん。 へえ。 はいはい。 うん、ふん。
だったんですよ。うん。で、だけどうーん。
ええ、なんかでも、こう、いいところの学校な感じがしますね。<laughs>
いやいやいや、あの普通の普通のね、公立の学校だったんです。だけど制服があったんですよ。そうなんです。私立じゃなくて、普通の公立なのになぜかそこの地域ってのは制服があって、もう1年生から6年生までみんな、それを着て学校に行ってたんです。
あ、そうなんですか？ええ。 はい。 うん、ふん。